देखिए, आज के समय में ना फ़ोन और सोशल मीडिया हमारे दिन का सबसे बड़ा हिस्सा बहुत ज़्यादा खा जाता है। हर काम पे जब हम बैठते हैं, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो कहीं न कहीं हमारा ध्यान और फ़ोकस बिल्कुल हमारे फ़ोन की तरफ चला जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ ना कि आप किस तरीके से फ़ोन का और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फ़ोन और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा समय हमारा व्यर्थ कर देते हैं?
हुँ। जी। अ, जी ज़रूर। अ, ये देखिए मुझे लगता है कि हर कोई इससे परेशान भी है और इसका शिकार भी है। तो अ, देखिए ऐसे तो आजकल के टाइम पे अ, देखा जाए त बहुत सारे जो काम होते हैं, आजकल फ़ोन के ज़रिए हो रहे हैं या तो सोशल मीडिया के ज़रिए, मतलब कुछ भी हो तो। अ, अब कुछ भी हो क्या, मतलब बहुत-सी चीज़ें तो है ही है। अगर फ़ोन की अगर मैं अ, बात करूँ अ, तो देखिए अ, मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा मेरा फ़ोन जो अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे थोड़े दूर रहें, मुझसे दूर रहें ताकि उसका ध्यान अ, उसपे ज़्यादा नहीं जाए। लेकिन, जो हमारे नो नोटिफिकेशन्स जो होते हैं, वो कहीं न कहीं वो उसको जो हम मत मतलब खुद के ऊपर जो रहता है आत्म उम, न अपने ऊपर जो भी सेल्फ़ कंट्रोल रहता है, वो कहीं न कहीं डगमगा जाता है। अ, दिमाग में ये आता है कि पता नहीं किसने क्या मैसेज कर दिया, कुछ इंपोरटेंट मैसेज आ गया क्या, कुछ हो गया, कोई बात करना चाह रहा है। अ, या फिर कुछ न्यूज़ का भी जैसे नोटिफिकेशन ऑन रहता है, उसका भी कुछ पता नहीं क्या अ, क्या आया होगा, तो ये सब चीज़ें चलती हैं दिमाग में। अ, उस वजह से मैंने क्या किया है कि मैंने नोटिफिकेशन्स जो हैं सारी की सारी, सबकी स हर ऐप की, ऑफ कर दी अ, बंद कर दी हैं, और सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमेल की ओपन की हैं क्योंकि देखिए, ईमेल ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे पूरे ऑफिशियल जो भी अ, मतलब जो काम के स प्रति जो भी अ, मतलब माध्यम होता है बातचीत करने का, वो वहीं पे आते हैं, और एक कहीं न कहीं एक अ, अच लाभदायक और एक अच्छा तरीका है अ, मा वह करने का, ब बातचीत। तो मैं उसी का व करती हूँ। अ, लेकिन उसका भी ये देखिए कभी-कभी क्या होता है कि जो अ, प्र ये प्रमोशनल ईमेल भी होते हैं, उसके लिए ना क टियून वो भी अगर आ जाता है, तो वो भी बच जाता है। तो देखिए, अधिक से अधिक दिन भर दिन भर में तो उन उ अ, उसके ही आते हैं मोस्ट अ, ज़्यादा से ज़्यादा। अ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, तो अट अट अ, लेकिन फिर भी अ, ये तो रहता है कि ईम अ, ईमेल पे ही आया है, दूसरी जगह से तो नहीं आया। तो अब अ, जी।
बिल्कुल। सही बात है। बढ़िया। बिल्कुल। सही बात है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो मुझे ये बताइए कि फ़ोन को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है क्या? या हमें वाक़ई में डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत भी पड़ती है? क्या हमारा माइंडसेट हम इतना ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं? कि हम खुद ही फ़ोन को छोड़ दें या कम इस्तेमाल करें?
अ अ, जी देखिए अ, डी डी ट अ, डिजिटल डिटॉक्स के ज़रिए भी होता है और खुद के ऊपर भी अगर हमारे ऊपर इतना अ, हम इत मतलब बहुत ही ज़्यादा ही क सेल्फ कंट्रोल है तो हम कर सकते हैं। अ, लेकिन देखिए जैसे कि आजकल के टाइम पे ना फ हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा जैसे कि अगर हम अ, बहुत ही ज़्यादा अगर स्क्रॉलिंग में टाइम ल अ, वक़्त ज़ाया कर रहे हैं या फिर कुछ या गेम्स में खेलने के उसमें वक़्त बर्बाद कर रहे हैं। ये सब चीज़ें से अ, हम अ, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन देखिए जैसे कि मैंने कहा, कि बहुत सारे कुछ काम होते हैं, जो फ़ोन के व ज़रिए ही प्रति होते हैं। तो उस टाइम पे देख उस वक़्त पे देखिए ज़रूर अ, प इसकी ज़रूरत अ, पड़ती हैं। और कहीं न कहीं हम अ, पूरी तरीके से उसको छोड़ तो नहीं सकते। अ अ, ज लेकिन जो अ, बहुत ज़्यादें ब काम होते हैं उसके वास्ते तो ज़रूरत अ, ज़रूर मतलब इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है जी।
ज़रूर। वाक़ई में, सही बात है। बिल्कुल, देखिए, आपकी बात ठीक है और मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, तो मुझे ये बताइए कि रोज़ के अगर रोज़ाना कौन से ऐसे आप तरीके अपनाती हैं, जिससे आप कहीं न कहीं अपने फ़ोन को या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कर सकें?
हुँ। जी, देखिए अ, अगर मैं इस त आदतें बोलूँ, तो देखिए मो अ, अधिक से अधिक देखिए अगर अ, उस वक़्त को मतलब अपना शौक के बक ऊपर ज़ वक़्त ज़ाया करती हूँ। ताकि उसका ध उस पे ध्यान ना भटके क्योंकि एक बार एक चीज़ पे ध्यान लगता है, तो वो दूसरी चीज़ों का ज़्यादा गुमान भी नहीं रहता है, कि हाँ, मतलब कुछ किसी का फ़ोन आ सकता है, इंच नहीं, को अ, कुछ ये देखते हैं। अ, ये होता है और एक अगर देखिए <clears throat> अगर कहीं न कहीं, अगर प्रकृति में अगर वक़्त बिता रहे हो, ग उसमें भी आप कहीं न कहीं उसका भी ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं जा सकता अ, और एक अगर बोलूँ, तो देखिए परिवार के स परिवार के साथ भी अगर वक़्त बिता रहे हैं, तो उसमें भी उसके ज़रिए भी देखिए उतना दा ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब बच सकते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए। अ, तो ये देखिए हम हमा हमेशा सप्ताहांत में ही होता है। अ, लेकिन जो स पूरे जो स अ, सोमवार से लेकर शुरूक शुक्रवार के टाइम पे जो दरमियान होती है, उस समय अ, नहीं होता है क्योंकि देखिए, म जब हम काम करते हैं ना, काम करते-करते भी ना हम बोर बोरियत जैसी महसूस होती है या फिर हमें अ, मतलब थका मतलब थोड़ा ब्रेक चाहिए होना था, तो अब सो तो नहीं सकते हैं। काम के बीच में अगर सो जाएँगे, तो पूरा काम ही बिगड़ जाएगा, लेकिन जो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, जो उस समय इस्तेमाल कर हो हो ही जाता है कहीं कहीं कभी कहीं न कहीं। जी।
ज़रूर। वाक़ई। ठीक है। <chuckles> वाक़ई। बेशक, सही कहा आपने। ज़रूर, आपने बिल्कुल उचित बात बताई है कि कभी ना कभी तो ऐसा बिल्कुल हो ही जाता है। अच्छा तो ये बताइए कि आपने ना सबसे ज़्यादा अपना समय किस ऐप पर वेस्ट किया है? और सबसे ज़्यादा आपको पछतावा किस बात का है यहाँ पे?
अ, जी देखिए, 1 तो नहीं बोलूँगी 2 बोलूँगी। एक तो देखिए औ हौन औ नौ इंस्टाग्राम ही है और एक है क्वोरा, अ, क्वोरा वेबसाइट है, वहाँ पे देखिए लोग अ, प्रश्न डालते हैं कि हमारी अ, तनख्वाह इतनी है, तो इस तनख्वाह से मैं कैसे अ, से बचत करूँ अ, आने वाले समय के लिए? और लोग कुछ अपनी-अपनी अ, निजी ज़िंदगी की कहानियाँ डालते हैं, तो उसको पढ़ते-पढ़ते अ, मुझे लगता है कि अ, क्यों मतलब अ, पशठम जी अ, जी। और गवा दिया और उसे ना कम ये दोनों जो ऐप्स है इंस्टाग्राम और क्वोरा से कहीं न कहीं एक कम्पैरिसन तुलना, खुद की तुलना, उनकी निजी उनकी ज़िंदगी से वो भी बहुत बढ़ गया था। तो मुझे लगता है कि हाँ, अभी पछतावा तो नहीं होता है लेकिन अ, जैसे कि मैं क्वोरा वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे तो देखिए मैंने अ, कुछ मतलब सीख सीखी है और कुछ तरीके से कुछ चीज़ों का प्रेरित अ, कुछ चीज़ों ने प्रेरित की है। कि अपनी ज़िंदगी में कैसे वो करूँ, मतलब अगर आप असफल रहें हमेशा कैसे आप वो कर सकते हैं? ये सब ये तो किसी एक अ, सकारात्मक चीज़ तो सीखी है, लेकिन अ, बहुत ही ज़्यादा अधिकतम मात्रा में उसे अ, मतलब देखना देखने से मुझे लगता है कि वक़्त बर्बाद हुआ है उसको देखकर। जी।
<chuckles> अच्छा। बिल्कुल। काफ़ी समय आपने गवा दिया। <chuckles> बिल्कुल। जी हाँ। बढ़िया। ठीक है। वाक़ई में अब देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे ऐप ज़रूर होते हैं जिन पे हमने बहुत ज़्यादा समय अपना व्यर्थ किया हुआ होता है और बहुत पछतावा भी होता है कि शायद उस समय पे हम कुछ बहुत अच्छा कर सकते थे। तो मुझे ये बताइए कि अगर आपको 1 दिन बिना अपने फ़ोन के बिना रहने को कहा जाए, तो क्या आप बिना फ़ोन के पूरे 1 दिन रह सकते हैं?
अ, जी हाँ, बिल्कुल, रह सकती हूँ अ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अ, मैंने पहले तरह से अ, डिजिटल डिटॉक्स कर रखा है और कहीं न कहीं अम, मतलब अपने पर इतन अ, किसी कोई बाहरी चीज़ का हावी नहीं होने दे सक अ, कि इतनी ताकत आ चुकी है, तो मैं रह सकती हूँ। उसके ज़रिए अग लेकिन हाँ, उसके बदले पे मुझे आप अ, मतलब अगर फिर भी अगर वो बोरडम लगे, तो देखिए, मेरे पास अ, किताबें तो हैं, जो नॉवेल्स हैं, खासकर कि जो उर्दू नॉवेल्स बहुत पढ़ती हूँ। हाँ, वो पढ़ कर मैं अपना समय व्यतीत कर सकती हूँ या फिर जो मेरा शौक है अ, खाना पकाना, उसमें व्यतीत कर सकती हूँ। नहीं, तो जो मेरा अ, जो शौक है, मैं सीख अ, जो शौक सीखना चाहती हूँ, वो शौक सीखने में भी अपना वक़्त बिता सकती हूँ। जी।
ठीक है। बढ़िया। सही है। क्या बात है। ज़रूर। देखिए, ये जो आपने मोटिवेशन है, आपने कि आप वाक़ई में अपना दिन एक बिता सकती हैं और कहीं न कहीं आप अपने शौक को वो समय दें देंगी। बहुत ही ज़्यादा सराहनीय, बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर ये। अच्छा, तो आप ना अपने फ़ैमिली में या ऑफ़िस, दोनों में किस तरीके की सीमाएँ रखती हैं?
अ, नफ अगर परिवार में देखिए अगर मैं उनके साथ बिता रही हूँ वक़्त तो देखिए मेरे साथ-साथ मेरे परिवार के लोग भी कोशिश करते हैं कि अ, वो टाइम पे फ़ोन हाथ में ना हो, फ़ोन में ज़्यादा ध्यान ना रहे। अ, ये तो सीमा रहती है और कहीं न कहीं देखिए परिवार वाले तो कहीं न कहीं सहयोग देते हैं और उनको भी चाहत वो भी चाहते हैं कि वो उनके सब उनके साथ भी कोई वक़्त बिताए। जैसे कि मेरे तो खास माता-पिता ही है, तो वो तो करते ही हैं। अ, लेकिन परिवा अ, ऑफिस की तो देखिए देखिए अगर वैसे तो मेरी अगर बात करूँ तो मैं ज़्यादा दोस्ती नहीं रखती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन अगर अ, होता है ना कभी-कभी ये लोग काम के वास्ते इतने नोटिफिकेशन डालते हैं, मतलब कुछ वोड अगर माध्यम होता है, अगर व्हाट्सऐप के उसपे। वैसे तो अधिक नहीं होता है लेकिन जब जब पीक आवर्स होता है उस समय करते हैं। अ, तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कभी-कभी क्या होता है अगर हम अ, हमेशा हाँ, बोलते रहते हैं ऑफिस में, ये लोग क्या करते हैं ऑफिस वाले आपको ऑफिस के अवर्स के बाद भी आपको काम करने के लिए कहते हैं। तो मैं पहले ही अ, 1-2 बार हुआ था। तो मैंने फिर बोल दिया कि मैं अ, मेरा जो था कॉन्ट्रैक्ट और मैंने जब नौकरी में प्रस्ताव रखा था तो मुझे जो एग्रीमेंट साइन किया गया था मैं ऑफिस के आवर्स में ही करूँगी लेकिन बाद में बिल्कुल नहीं करूँगी। तो कम्युनिकेट ना करें कम्युनिकेट ना करें। एकदम बहुत गुस्सा आ गया था मुझे तो। एक तो तनख़्वाह अभी तक नहीं तनख़्वाह भी नहीं देते उतनी, क्यों वक़्त बर्बाद करना, मुफ़्त में क्यों काम करें उसके लिए। तो वो मैंने वो सीमा मतलब अच्छे टोन में ही बात की। अ, तो हाँ, इस तरीके से करती हूँ। जी।
बिल्कुल। ज़रूर। बिल्कुल। हाँ। क्या बात है! बिल्कुल। जी, हाँ। वाक़ई में देखिए, ना बोलना कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब कहीं न कहीं आपके, कह लीजिए मानसिक तनाव हो रहा होता है उससे आपको। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है इन चीज़ों पे ध्यान देना ताकि आप अपने और भी चीज़ों पे ध्यान दे सकें। और बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई, कह लीजिए कि टीनएजर हो या फिर कोई काम करते हुए अ, माता-पिता हों, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस बात को लेकर के कि किस तरीके से उनको ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से बचना चाहिए खुद या फिर अपने बच्चों को बचाना चाहिए?
जी। अ, जी, देखिए अगर को काम करने वाले अ, माता काम करने वाले माता-पिता है, तो मेरा मानना है कि अ, देखिए आप हमेशा अपने बच्चों के साथ तो नहीं रह सकते। अ, लेकिन देखिए आजकल इतना मतलब कंटेंट अलग ही लिक तल्क तरीके का कंटेंट जो देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे या फिर अ, फ़ोन में भी कुछ ऐसे चीज़ें आती हैं। तो मेरा मानना है कि उनको ना आजकल ऐसे ऐप्स भी मौजूद हैं जो जिसके ज़रिये वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और देख सक देख पा सकते हैं कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं उनकी ग़ैर-मौजूदगी में। और मेरा मानना है कि देखिए, आप हमेशा बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, तो देखिए उनका भी वो भी मिस करते हैं, अकेलापन महसूस होता है कि उनके माता-पिता उनके साथ वक़्त नहीं बिता रहे। तो जब भी आपको वक़्त मिलता है अपने बच्चों के साथ अ, बिताने का, आप भी कोशिश करें कि आप काम के बारे में ज़्यादा बात ना क मैंने देखा है कि जो लोग दंपति होते हैं काम करने, वो अपने बच्चों के सामने भी सिर्फ़ काम का ही ज़िक्र करते रहते हैं, बस काम-काम का ही रहता है। तो इससे ना बच्चों की ना बोरियत और बढ़ जाती है और वो अपने माता-पिता से दूर हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि उनके सामने फ़ोन ना रहे रखें और ना ही अपने का काम का ज़्यादा मतलब बातचीत करें। उनके साथ प्रति समय बताएँ बिताएँ। जी।
हाँ। सही बात है, बिल्कुल। बेशक़। ठीक है। सही कहा आपने, देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। अच्छा तो जैसे ना ये बताइए आप मुझे कि, जैसे आपने अभी कहा कि अकेलापन हो जाता है उनको या बोर हो जाते हैं, तो हम फ़ोन को क्या अ, कह लीजिए कि बोरडम से भागने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर कहीं न कहीं अकेलापन से दूर जाना चाहते हैं?
हाँ जी। देखिए अ, दोनों होता है अगर अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे अभी हमने जो दंप प प काम करने की दंपत्ति के बारे में कहा देखिए, अगर उनके बच्चे क्या होता है उन्हें अ, ख़ासकर कोई भी बच्चा हो अ, उनको क्या होता है, पहले उनके माता-पिता का प्रेम और वैलिडी ओ प्रेम बहुत चाहिए होता है, ख़ासकर के घर से, जब वो मौज़ूद नहीं होता है तो और मौज़ूद नहीं होता है, तो देखिए, उन्हें तन्हा वो तन्हा, तन्हा तो हो जाते हैं। उस वज़ह से देखिए, ऑनलाइन वो जाते हैं या सोशल मीडिया कर लेते हैं जब, उसमें आप उनको ना अजनबी लोग मिलते हैं। कहीं न कहीं वो स कुछ, कुछ ना कुछ चीज़ों के शिकार हो जाते हैं, जहाँ पे उनकी मासूमियत को अ, फ़ायदा उठाया जाता है। और और लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं और लेकिन जिस तरीके से वो मीठे बोल अजनबी बोलता है, वो उससे उन्हें लगता है कि हाँ, मतलब कोई है हमारे को प्रेम से बात करने वाला या फिर हमारे लिए अ, हमेशा रहने वाला है। तो ये अ, देखिए अकेलापन दूर करने के रास्ते भी होता है। बोरडम के लिए भी होता है देखिए अगर अ, किस माध्यम के ल जैसे किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अधिकतम मेरा मानना है जैसे कि अगर मैं अपना अनुभव बोलूँ, मैंने देखा कि ज़्यादा अधिकतम मैंने इस्तेमाल किया है, तो मुझे दोनों स औ और और भी ज़्यादा मतलब तनाव भी होने लगा था और भी ज़्यादा अ, बोर होने लगा था। तो ये भी होता है। त एक लेवल तक होता है। तो, जी।
जी हाँ। बिल्कुल। वाक़ई। ठीक। हाँ। ज़रूर, बताएँ। वाक़ई में देखिए, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ और आपने जैसे कहा ना कि आपने भी ऐसा मतलब आपके साथ भी हुआ है, तो ऐसा कौन-सा कह लीजिए मोमेंट होता है, लम्हा होता है जब आपको ये महसूस होता है, कि अब बस फ़ोन को रख देना चाहिए?
जी, देखिए, अगर कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तो रहती हैं अगर शारीरिक की अगर बोले तो देखिए आँखों पे अगर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। मतलब कभी-कभी होता है ना, आँखें भी बहुत ज़्यादा ही दर्द करने लगती है। अ, और एक ज़्यादा देखिए मानसिकता पे देखिए क्या होता है ना? अगर आप थोड़ी देर के लिए भी अगर अपने फ़ोन को करी अ, थोड़ी देर हट अ, रख भी देते हैं साइड में। तो आपके दिमाग में ये रहता है, कि पता नहीं अगर कोई इन्फ्लुएंसेज़ को क्या कंटेंट क्रिएटर फॉलो कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में रहता है कि पता नहीं ये क्या कर रहा है? मतलब आज ये प क्या पोस्ट करेगा? ऐसे-ऐसे चीज़ें आपके दिमाग में आती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि मानसिकता पे इतना प्रभाव पड़ता है तो, तब लगता है कि हाँ बस भई, क्यों दूसरे अनजान व्यक्ति के बारे में क्यों सोचना है? तो बेहतर है कि स साइड में रखें और अपनी खुद की निजी ज़िंदगी पे ज़्यादा फ़ोकस करें। जी।
वाक़ई में। बहुत। ठीक है। सही कहा आपने। बिल्कुल। अच्छा तो ये बताइए अंत में कि कैसे कुछ लोग जैसे कहते हैं, कि फ़ोन से अगर वो दूरी बना लेंगे तो दुनिया से कट जाएँगे। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है, कि फ़ोन से दूरी बनाने का मतलब दुनिया से कटना हो सकता है?
उम, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है आप दुनिया में जी रहे है ऐसा लगता है। मेरा मानना है कि मैं बहुत खुश हूँ। अ, क्योंकि देखिए मैं बहुत ही अ, बहुत कम से कम यूज़ करता हूँ। जैसे कि 15 से 30 मिनट ही रहती हूँ ऑनलाइन अ, ज़्यादा नहीं रहती हूँ। अ, तो मुझे लगता है कि मैं असल ज़िंदगी जी रही हूँ। क्योंकि देखिए, मैं एक तो मुझे दिमाग में नहीं चलता है कि अरे अ, ये क्या कर रहा है? इसने इसकी ये च अचीव किया है। अ, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं और एक देखिए वो अ, कहीं कुछ एक्टर, एक्ट्रेस के नीचे कमेंट करके अपना वक़्त ज़ाया नहीं करने वाली हूँ। और एक अगर दूसरा बोले तो ट्रेंड फॉलो करने में भी अ, अपने आपको जो कर नहीं पा रही हूँ। तो मेरा मानना है कि आप असल ज़िंदगी जी रहे हैं। असल ज़िंदगी जी रहे हैं। जी।
बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। सही बात है। ज़रूर। ठीक है। देखिए, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि हमारी फिर से बात हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। मुझे भी आपसे वार्तालाप करके अच्छा लगा। तब तक के लिए बिल्कुल भी धन्यवाद, जी।